J'ai fait: «C'est normal, sa tête elle est comme ça?» <laughs> J'ai oublié, hein, l'accouchement. Oui, j'ai oublié, j'avais le bébé, j'étais là: «Oh, trop mignon et tout», tu vois? Voilà, c'est ça, ma la vraie joie. <laughs> Mmh mh.
<laughs> Mmh mh. Truc de fou, truc de fou. Waouh et le pire c'est malgré tout sou cette souffrance, la joie était tellement grande que tu es retournée pour avoir un 2e
Ouais. <chuckles> Mmh mh. Heu, ouais. <laughs> Ouais.
c'est ça qui est ouf. Non, pense à celles qui y vont 10 fois à l'aéo à l'a franchement.
Ah ouais. Ben en vrai l tu sais le 2e, ça s'est b ça s'est mieux passé quand même
Mmh mh. OK. Dans quel contexte?
le 2e, heu, il est sorti, heu, rapidement
D'accord.
en fait, heu, en fait, je l'ai je l'ai même attrapé, tu vois? Elle m'a dit: «Vous êtes prête à attraper?» J'ai attrapé et j'ai sorti.
Mmh mh. <gasps>
Ouais et j'ai senti moins de douleur que que pour ma fille, tu vois? Ouais.
1er. D'accord OK. Waouh! Waouh!
Mmh mh. Bon, c'était aussi une joie de l'avoir, hein, tu vois? Et heu, mmh mh. Ouais, mais la 1re expérience, ouais, comme on nous dit, en fait, quand tu l'as, ben, to tu oublies, en fait, ce qui s'est passé
Oui j ouais, j'imagine bien, j'imagine bien. Et c'est c'est ouf. Mmh mh. Oh, c'est donc vrai ce truc, alors. Ma mère m'a dit ça aussi, elle m'a dit: «Oh, tu oublies, tu oublies».
tu vois? Ouais, aha. Tu oublies, ouais. Et en fait, après moi je moi je me devais de raconter aux gens ce qui s'est passé, tu vois quand même. <laughs> Mais en fait c'est parce qu'on nous le dit pas. Et en fait, même ma mère, elle me dit: «Oh ça va tu pousses, ça va sortir», tu vois? J'étais là: «Mmh, OK.» Non, c'est pas ça.
<laughs> Une mission, <chuckles> tu es en mission. <laughs> Eh. Pourquoi ils d pourquoi ils disent pas la vérité?
Je sais pas, c'est pour pas te dégoûter peut-être?

Mmh mh, moi, j'ai des visions sur des projets plus larges, mais sans ça, j'ai pas forcément une vision je c'est juste que je savais que si je tentais, c'était possible. C'était juste une croyance. D'où le fait de prendre un billet d'avion, d'y aller. Dire z un pays où je suis jamais allé, où je parle pas la langue, je ne connaissais rien la Turquie, tu vois? Et je suis allé juste comme ça et
Ouais. Mmh. Mmh mh. Ah, ouais, ouais, ouais. Waouh. Bien sûr, ouais. Ouais. C'est dingue, hein?
tout s'est mis en place, donc pour moi, c'ét il fallait et vu la joie que j'ai ressenti après, et comme ça m'a inspiré pour après plein de trucs, il fallait que ça arrive. Moi, c'était au-delà de juste visionner, espérer, il fallait que ça arrive.
Ouais. Mmh mh. Ouais, oh ouais, et- et tu as prouvé que tu as provoqué le truc en fait. Tu as dit: «Ouais, ouais, ouais». Ah c'est trop bien. Franchement, heu, tu as des trucs comme ça, tu c'est c'est p c'est inexplicable, mais tu le sais au fond de toi que c'est possible. Ouais.
Mmh mh. C'est ouche, et quand Ah oui, dans mon téléphone j'ai les photos, tu sais en veille, toujours pour me pour me rappeler en fait de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, tu vois? C'est ouf. Mmh mh.
Mmh. Ouais. Ouais. Waouh, ah, ça c'est trop bien de de prendre, heu, ce côté, heu, joyeux, tu vois? Toujours au côté positif, tu vois? Hein, hein, hein, mmh mh.
C'est ça, pour faire un moteur sinon après, heu, parce que des fois tu peux te dire, bah, c'est comme tes enfants tu vois? Tu te tu te donne un petit coup de mou mais quand tu les regardes, tu peux savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu vois?
Ouais. Bien sûr, ah ouais, bah, en fait, heu, tu sais j'avais moi moi-même j'ai eu des coups de mou, tu sais, je je j'ai pas le temps et tout, tu vois? Et je me dis: «Oh c'est bon, c'est vrai qu'ils sont mignons. <chuckles> Ils sont gentils quand même, même s'ils sont agaçants», tu vois? <laughs> Mais mais en même temps, tu vois? Je me dis, heu heu: «Là, aujourd'hui, je peux pas voir ma vie sans eux», tu vois ce je veux dire? Ouais, donc heu, c'est c'est c'est toujours sa vie, faut re re remettre en avant, tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. <laughs> Mmh mh. C'est ça, ça c'est beau ça. Ouais. <sneezes>
Et j'imagine que toi, pa c'est pareil avec ton moment de joie. Heu, quand tu as des coups de mou, tu regardes, tu fais: «Mmh, je sais qu'il y a il y a mieux». <chuckles> Ouais.
Ah oui. C'est ça. Mé mé même des fois j'ai un coup de mou, mais je me rends par contre sur mon téléphone et bam, je tombe sur la photo et je fais: «OK». Des fois, je me sens enfin, des fois j'oublie que c'est tellement des choses qui te rendent heureuse, qui te boostent pour, heu, même, tu sais, pour un projet, pour des trucs, tu te dis: «Bah, je peux y croire et je peux y arriver en fait», tu vois? C'est pour ça, je me dit toujours: «Je suis dans ma chambre, je suis dans ma chambre», tu vois? Je regarde les les photos, je me dis: «Mais pourquoi pas moi? Pourquoi eux, pas moi?». C'est des Russes qui allaient, Italiens quand, je sais pas, les visites d'A d'Italie qui étaient là-bas, je me rappelle à que que ils se voient actrices, «Au revoir d'Italie» et elle fait: «Good bye» et moi je fais: «Je viens de France», et là, il y a l'actrice, elle fait: «Oh, j'adore la France!» je dis: «Oh, je sais, tu étais à Cannes». Elle fait: «Ouais», tu vois? Tu sais ce que je veux dire. <laughs>
Ouais. Mmh mh mmh. Ah j'imagine. Mmh mh. Quoi? Bien sûr! Mmh. Bien sûr, eh oui! Mmh. <chuckles> Mais trop bien, ouais, ouais ouais, c'est trop trop bien. Heu, vous avez trouvé un truc en commun. <chuckles> Ouais, et et après et je me demande est-ce qu'il t' a est-ce que bon, je pense pas qu'ils aient changé de numéro et tout, mais tu sais des fois tu étais ils gardent le contact ou je sais pas comme ça. Est-ce que ça non, même pas?
C'est ça, non, c'est trop cool. Non, parce qu'elle, c'est c'est c'est une superstar, la
D'accord, d'accord.
En Turquie, elle, c'est une superstar. C'est elle se elle sait être accessible parce qu'elle elle dit toujours, elle voyait son frère revenir des fois des matchs de foot triste qu'il a pas à la le foo par un autographe, tu vois? Mais elle est super connue, tu vois? Voilà.
Ah, ouais, ouais. Mmh. Ouais. Ah, ouais.

Alors dis-moi, peux-tu partager un moment où tu as ressenti une vraie joie?
Mmh mh. Mmh. Ouais, j'en ai un. C'est, heu, c'est quand j'ai j'ai fini de de sortir ma fille <chuckles> quand j'ai accouché. <laughs> Ouais ouais. Parce que tu sais avant ça c'était, heu: «Ah j'en ai marre, j'ai mal au ventre et tout, je peux plus et tout» voilà. Et en fait quand elle est sortie, bah, j'ai tout oublié. <chuckles>
Ah OK d'accord, je vois que ça, sortir ta fille. Waouh. <laughs> Mmh. Mais du coup c'est vrai qu'on oublie ou pas? Ou au fond on sait mais on est on ou
Grave. Tu tu oublies, mais d'un de c'est dingue. Parce qu'en fait, j'ai passé de, on va dire de, heu, 22:00 jusqu'à 14:00 quelque chose. Heu. J'avais super mal, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi. Heu. A a ce que ces ces cette petit bout là sort de mon corps. <laughs>
Mmh mh. Waouh. <gasps> Quator en gros 24 heures en fait. Non, non, non, non, non, 18 heures, 18 heures, 18 heures de
Mmh. Heu, bah pas sou pas encore pas encore. Ouais mais c'est ouais, de de labeur. <laughs> Ouais.
Waouh, purée on souffre.
Bah ouais ouais non mais en plus, tu sais, heu, tu sais on on dit: «Oui, heu, tu sais quand tu as les contractions, ça fait ci ça fait ça». Et en fait moi j'ai subi des décharges électriques. De tout le long de mon corps. Tu vois? Et franchement c'était, heu, c'est c'est j te j je dis: «Mais je savais pas que c'était comme ça en fait». Parce qu'au début, je vou heu, moi dans mon projet de d'accouchement, je voulais faire dans l'eau et sans péridurale.
Mmh mh. Waouh. Mmh mh. D'accord, OK.
Et ben là j'ai demandé la péridurale directe. J'ai fait: «Donnez moi vite tout de suite là», tu vois. Et en fait, heu, et c'est d et non mais comme je te dis, c'est décharges électriques, heu, ah non, mais ça, c'est c'est 10 fois pire.
Ah ouais! C'est à ce point douloureux? Com comparé aux règles, comparé aux règles? <laughs> Bah ouais.
Ah ah non là, on le dit pas, tu vois? On dit: «Ouais, contraction, vous allez sentir et tout». Et en fait en fait, on moi je pensais c'était au niveau du du bas du dos ou du ventre. Moi c'était tout le corps.
Mmh mh.

Oh la vache! Heu, dans tous les cas, on saura, on
Tu vois? Et et quand on parlait de sophrologie et tout machin, eh ben, la sophrologie, elle est passée ailleurs, hein, heu
Mmh mh.
voilà. Hein. Tous mes cours de de trucs à l'accouchement, c'est passé, heu, à la trappe, hein. <chuckles>
Waouh. Ah ouais, genre, heu, respiration, machin, il y a plus le temps il y a plus le temps.
Non, j'y arrivais pas. Non non, il y a plus le temps. Attends, tu en peux plus, c'est pas possible. J'ai dit: «Mais non, mais c'est quoi?» J'ai dit: «On m'a jamais dit ça, tu vois? On m'a jamais dit que ça faisait aussi mal tu vois?» Ah ouais. Mmh mh.
Ah, c'est ou <laughs> waouh! Bah, moi, mon mon exemple, il est beaucoup moins, heu, glorieux, quoi. Beaucoup moins,. <laughs> Non, c'est juste que, bah, en fait, non, c'est quand j'ai j'ai rencontré, heu, l'actrice, les acteurs de la série que je que je kiffais, tu vois? Quand j'étais en Turquie.
Ouais. Ouais. Non, mais mais dis-moi, raconte. <laughs> Oh, c'est génial, ça, c'est trop bien!
Pour moi, c'est un accomplissement parce que je me dis: «J'étais dans ma chambre aux États-Unis, je matte ma série turque toutes les semaines» et puis, heu, je vois des photos, heu, sur les réseaux de fans qui sont sur le plateau et qui les rencontrent, et je me dis: «Pourquoi, pourquoi pas moi, tu vois?» Juste ça. Pourquoi pas moi? Et j'ai une pote j'ai une pote, tou touj et j'ai une pote, toujours, elle me dit: «Mais tu te rends compte que tu as faite, tu es allée là-bas, tu as réussi, tu les as rencontrés». Elle qui est fan de K-drama, elle dit depuis des années, elle me dit: «Moi, jamais j'ai je». Pareil, elle est elle est en Corée et les rencontrer, jamais, quoi, et heu, j'avoue, je j'ai pris un billet d'avion durant Thanksgiving parce que je sais que, moi, je fais rien à ce moment là, et je suis allée et il y a beaucoup de ah, c'était un peu un périple, hein, tu vois? Parce que, moi, je savais pas où je savais pas où aller. J'ai fait en fait, j'ai fait, par chance, trouvé le, la mmh mh.
Bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. Ah, c'est génial. Ah ouais. Mmh mh mmh mh, c'est ça. C'est ça! Mais, bien sûr. Mmh mh. Ouais, je vois. Mmh. Oh, waouh! Mais, en fait, à ce que je comprends, ton objectif, c'était de le rencon de rencontrer ton ton acteur ou ton actrice préférée du dra du drama. OK, mais ça, c'est c'est c'est magique. OK. Waouh! Ensuite? Mmh mh.
C'est ça c'est ça. Dans un pays étranger, où je pa où je parle pas la langue. C'est ça, et c'est arrivé, et donc je vais, j'ai j'ai la chance que, quelques mois auparavant, j'avais trouvé, en fait, heu, un lien. C'est un mec qui ça qui fait des des vidéos sur, heu, les tournages de séries, en fait, en Turquie. Les acteur lui demandent et lui, il va, il trouve et il va filmer et il dit: «Bah, ça se trouve là là là et l'adresse, machin». Des séries qui sont en cours ou qui sont finies, tu vois?
Mmh mh. Waouh! Oh, ouais, trop bien, ça. OK. Mmh mh. Mmh, trop bien!
Et je tombe sur le lien de l'adresse où où, bah, où, moi, je veux aller, mais je trouve pas chaque endroit. Genre, si je trouve un qui a qui est saison 2, et saison 1 et 2 c'est très courant. Saison 3, il y avait autre chose.
Mmh mh. Oui. D'accord.
Et, en fait, c'est vrai que l'hôtel que j'ai pris était, à pied, à 9 minutes de cet endroit-là.
Ouais. Mmh mh.
Et heu, donc tous les week tous tous les jours, j'y passais devant, tu vois? Jusqu'au au week-end, quand ils font les tournages. En fait, c'est un bureau, à la base, administratif, la semaine, tu vois?
D'accord. <gasps> Waouh! D'accord, OK.
Et le week-end, c'est fermé, et c'est pour le tournage, et heu, donc j'arrive, et puis, heu, je t
Waouh! Mmh mh, mais c'est trop bien, heu, de trouver, heu, l'endroit.